Uhum. E olha só.
Fui lá, me consultei, vim com toda não piora, vim com toda a lista de exercícios pra fazer em casa, porque a fisioterapia só 1 vez, 2 vezes p na semana não adianta de nada, né.
Olha Uhum. Olha só, então você já tem o o caminho, tanta gente procurando solução pra as coisas, e você já tem a solução.
<chuckles> Pois é, eu vou te eu vou vou criar olha depo eu tô até com vergonha. <laughs>
<chuckles> Não, mas mas não é? Você tem tem a solução porque tem muita gente que procura a solução pra muitas coisas e e não tem, mas pode ser tão simples quanto isso, a a solução do teu problema, né, e aí você pode não sentir dor. Não vou dizer nunca mais, mas provavelmente no
É você tá coberto de razão, eu tenho a solução. É. Men menos, né, menos.
É, então, e é tranquilo, a fisioterapia não é algo pesado não, entendeu? É muito é muito tranquilo, às vezes, é até relaxante tomar aqueles choquinhos no no joelho, você fica deitada, fica mexendo no celular, aí só fica tomando choque. Às vezes, vai vai fazer um levantamentozinho de peso, mas é muito tranquilo. Eu acho que você tem que tomar um pouquinho de coragem.
É. Sim. É. Sim. Sim. É, não, é a a fisio é a fisio com a com Quando você não tá, né, com com a com a dor aguda, né, em crise vamos dizer assim, que aí é difícil, né, mas quando você tá quando você tá normal, assim, só ma só mais uma coisa de fortalecimento de prevenção, é super tranquilo. Eu aqui vou eu aqui vou tomar, eh, vergonha na cara, mas olha ouvindo, assim, você falar, né, uma pessoa que de fora e você vê você falou coisas pra mim que são você falou: "Você tem aí, a faca e o queijo na mão". Né? É comigo agora, né.
Uhum. Boa. Uhum. Uhum. Exatamente. Exatamente. Então assim, ó, vê vê isso aí, e aí depois você me dá o feedback, tá bom?
É. Combinadíssimo. Muito obrigada por você ter me escutado e valeu aí, pela força e pelos puxões de orelha. <chuckles>
Ah, foi um prazer, então. Até uma próxima, até mais, tchau tchau.
Tchau, tchau.